Yani muhtemelen inektir. Öyle tahmin ediyorum. Burada, çok küçükbaş hayvanlar yok. Hani, ııı, dürüst olmalıyım. Bizim köyde de, iç yağı kullanılır. Eee, bizim köyün de rakımı yüksektir. İç yağı kullanılır ama, pişirilir.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
Burada, iç yağı kıyma hâline getirip, ekmeğin üzerine, hani, krem peynir sürer gibi sürüp, öyle yiyorlar. Çiğ. Emm ve k hazırlayan kişi o kadar seviyorum ki, ama sofra da bana o kadar uygun değil ki, ve bütün ekmeklerin üstünü de, yemeyeceğim şeyle de kapatmışlar, yani ı kapatmışlar dediğim
İlginç gerçekten. Hı hı. <chuckles> Çok ilginç. Hımm. <chuckles> Tahmin edebiliyorum. Yani, kuru ekmek yok muydu, sofrada?
Aynen öyleydi ve o kadar özenle hazırlanmış, böyle sunum gelinlerin tatlı telaşı tadında, bir sunumla karşı karşıyayım.
<chuckles> Çok tatlısın. Hı hı.
Sonra, eee, patatesler tab Bu arada, patates kurtarıcıydı. haşlanmış yapmışlar, kızarmış yapmışlar, fırına sürmüşler. Zaten patatese bayılıyorlar, anlatamam yani, o derece. Eee, et olarak da ben, eee, böyle et çocukken tüketmediğim etleri, yetişkinken de tüketemiyorum. Böyle, midemi bozuyor. Tavuk seviyorum diye, tavuk eti pişirmişler. Ona da yine böyle diğer etlerle birlikte, aynı borcamın içinde pişirdikleri için, o da hiç olmuş. Yani, a günün sonunda bana bir patates kalıyor, bir de salata kalıyor.
Olabilir. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Ve salata, salata da mayonezli tahmin ettiğim kadarıyla. Peki, haşlanmış patates var mıydı?
Evet, evet, kesinlikle öyle ve sofrada Haşlanmış, kızarmış ve fırınlanmış patates; 3'ü de mevcuttu.
Yani, seni yağlı hissettiren bir lokmadan sonra rahatlatacak en azından bir patates varmış, diye düşünüyorum. <chuckles> Öyledir. Güldüğüne göre öyle sanırım. Hani, onunla ona kaçtığın oldu mu?
<laughs> Ya. <laughs> A aslında ya yokluğum, o kadar yokluk ki, hani, eee, yağlı hissettiren <chuckles>
Bolluğun içinde yokluk, eee, hissetmişsin belki. Onların bolluğunun içinde, sen yokluk hissetmişsin. Doğru mu? <chuckles> Evet.
Evet, evet. Eee, doğru doğru. Sonra ben sofrada, gözüm şeyi arıyor; hani bizde misafir gelince, bir şey yaparsın, ne bileyim, eee, pirinçli dolmalı bir şeyler de yaparsın, işte patlıcan kullanırsın, kabak kullanırsın. Yani böyle bir bir şey yani, hani, anladın mı?
Hı hı. Ona hitap edecek belki, bir şey de düşünülebilir.
Evet, evet öyle bir şey de yok. Eee, tabii ki de, yani, ne diyebilirim, a, o kadar hazırlamışlar; ellerine sağlık, emek vermiş kız. Tüm gününü hazırlamış, 8 kişiyiz. Benim için, 7 kişi benim için oraya gelmiş.
O, çok zor bir durum gerçekten, senin için. Ne hi Yani, o sorumluluk hissini nasıl böyle ilk dakikalardan <chuckles> attın? Çok merak ediyorum.
Evet, evet. <chuckles>

Eee, tam da bu noktaya değineceğim. Sonra arkadaşlıklar edindim ben burada. Dediler ki, "Gel, seninle bir gün bizim ülkemizin gecesi gecesini yapalım, yemek yapalım, kutlayalım." dediler. Eee
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Onların ülkesine ait yemekleri pişirecekler. Sen de davetli olacaksın anladığım kadarıyla. Öyle mi? Hımm, peki, hı hı.
Evet, evet. Kesinlikle öyle. Aynen. Eee, ben de kabul ettim tabii, gittim. Ay bunlar vıcık vıcık her şey yağ ama böyle çıkla yağ derler ya, yani, öyle. Eee, bana hiç uygun değil. Biz, yani, zeytinyağından başkasını yemeyen insanlarız. Babamızın evinde öyle görmüşüz. İç yağ kullanıyorlar efendime söyleyeyim, domuz yağı kullanıyorlar, işte, balık yağı kullanıyorlar. Her yer
Anlıyorum. Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Eee, çok zorlandığın bir ortam olmalı senin için. Çünkü, eee, tek mesela zeytinyağından sonra tereyağı ve, hani, hayvansal yağ belki, eee, sana kabul edilebilir, eee, gelebilir ama balık yağı ayrı, domuz yağı ayrı, iç yağı ayrı olan bir sofrada olmak e, he, eee, tahminimce zor olma m mış olmalı senin için. Ne hissettin ilk anda nasıl yiyeceğim ben bunları diye düşündün mü?
Kesinlikle öyle. <chuckles> Evet. Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Bir de şey yapmışlar. Yok düşünmedim. Ben, eee, şey dedim kendi içimde. Ben bunları yemeyeceğime karar verdim de nasıl kibarca görün nasıl yemiş gibi yapacağımın, eee, hesabını yapıyordum ben kendi içimde. <chuckles>
<giggles> Çok cici. Gerçekten çok cici. E, ama en azından salata olduğunu düşünüyorum seni kurtaran. Hı hı.
Tabii, tabii, tabii, tabii. Orada bi kafamı çok iyi çalıştırdım. Ben kabaca şöyle sofraya değinmek istiyorum. Ne vardı ne yoktu. Eee, sib eee, her şey özellikle patates, ekmek, ekmeğin üzerine konulmuş peynir ya da sosis ya da işte, eee, havyar ya da, ııı, şey tereyağı ya da iç yağ çiğ, eee, çiğ iç yağ görünce
Eee dinliyorum. Evet. Balık. Hı hı. Eee. iç yağı dediğin hangi hayvandan olan iç yağı?

Eee, benimki kısır, atom, közlenmiş biber, közlenmiş patlıcan, eee, cacık. Bu b bunlar ama sarımsaklı böyle. Hoh dediğinde karşıdaki taraf bayılacak. <laughs> Üstüne de nane. Benim favori mezelerim bunlar.
Hı hı. Yorum. <chuckles> Çok komik Peki bu sebzeleri y o yaşadığın ülkede bulabiliyor musun patlıcan, biber falan rahatlıkla?
Çok para verince evet, çok para verince bulabiliyorsun. <chuckles> Aynen öyle. İ eee, bir de, eee, böyle Türk mutfağında her mezenin içinde de bir küçük kaşık oluyor, herkes tabağına alıyor, bitiriyor, sonra yeniden alıyor falan ya, bunlar benim eve geldiğinde algılayamadılar, yapamadılar. Çünkü bunlarda, kendi kültürlerinde tabağın içine her şeyi hurra dolduruyorsun, yiyorsun, bitiriyorsun, kalkıyorsun. Bizde, hani, böyle saatlerce oturup sofrada konuşmak, masa muhabbeti yapmak
<chuckles> Biraz daha fazla fiyat farkıyla gelmeleri güzel. Hı hı. Tabii. Evet. Olabilir. Çünkü o rakı sofrasından gelen, eee, bu nezih ortamdan gelen bir al lık, ııı, ola olabilir yani kültüre yansıyan, eee
Evet, evet. Hı hı. Kesinlikle öyle. Eee, bu yani şeyi algılayamadılar bir de bana şey dedi erkek arkadaşım: "Ne! Bu kadarcık mı bir şey hazırladın?" dedi. Eee <chuckles> Bir de ben islim kebap <chuckles>
Ya! <chuckles> Ekmek var deseydin. <chuckles> Ekmek yok muydu sofrada? <chuckles>
Vardı, vardı. Lahmacun falan da sipariş etmiştim. Çok güzel lahmacun yapan bir yer var, onlar da gelmişti. İçli köfte de vardı, her şey vardı
Ya, aslında çok zengin Hı hı. Aslında çok zengin anlatıyorsun sofrayı. Eee, neden öyle bir soru sormuş olabilir?
Efendim? Evet. Evet. Iıı vegan bir grup geldiği için mercimekli köfte de yaptım. Her şey vardı ama meze gibi, hani, meze şeklinde, hani, ona göre n nerede? Eee, böyle bir beklentisi vardı. Ben de islim kebabı yapmıştım pirinç pilavıyla birlikte, hani, patlıcana şöyle, kıymayı sarıyorsun, pişiriyorsun falan ya, öyle bir kebap. <sniffs> Eee, sonra onu getirdim, eee, yediler, eee, ve 2'nci kaşı yani istekleri şu, ııı, neden aklımızı karıştıran bu kadar çok şey var bu sofrada? Neden her şeyden 1 tane değil? Neden 1 tane salata 1 karbonhidrat, 1 salata, 1 et yok kafasındalar. <sniffs> Sonra
Hı hı. Evet. Ana yemek arada Hı hı. Anlıyorum. Nedir? <chuckles> Eee, çoklu görev veriyorum size deseydin. <chuckles>
<chuckles> Iıı, sonra aradan zaman geçince ben şuna Ha, bu arada benim yemeğin yediler, aşağı yine sigarayı iş içt indiler ve kar yine böyle diz boyuydu. Dediler ki: "Ah! Eee, bu yemeği biz yedik ama biz kendimizi tok hissetmiyoruz ve saatlerce yedik ama çok hafif bir yemek." dediler ve üşümüşler. <chuckles>
Hı. Üşüdüler mi? <chuckles> <chuckles> Eee, bu yorumu yapmaları da güzel, hani, kendilerini ifade etmeleri. O anda ne hissettin? Hani, "K kendimizi hâlâ aç hissediyoruz." dediklerinde ne hissettin?
Evet, evet.